でもやっぱりその、その挫折を味わったりとかすると、どうしても何がわか悪かったんだろうって考えちゃうと思うんですけど、まずはその例えば最終までいったら、最終まで行った自分をまず褒めて欲しいなって思うんですよね。みんながみんな最終まで行けるわけじゃないので。
うんうん。 ああ、はい。 ああ、あ、あ、そっか、ん。 あ、そうですね。うん。
うーん、その会社にあの、しょあの何て言うんですかね、レジュメだけ送って、そこでダメだっていう方たちも多くいる中で、最終まで行けたっていうことをまず、すごい自分で言ったま思いづらいとは思うんですけどはい、一旦そこであの、受け止めるっていう方が、過去を振り返って何が悪かったんだろうってなるときりがないじゃないですか。うーん。うーん、でもかつ、今自分はあの悲しい気持ちなんだとか、ちゃんとネガティブな感情もちゃんと受け止めてあげることで、認識するのは大事だと思いますね。ポジティブな感情を、自分にリマインドするのと、ネガティブな感情をちゃんと理解する受け止めるっていうのが、多分、あの今はいいのかなって思うんですけど、どうですかね。
うん。 うん。 あ、そうですね。 うん。 うーん、うん。 あ、うん。 ああ、確かに変えれないですからね、そこは。 うん。 あ。 ああ、そっか。 うん。 あ、おけとりうん。 いや、あのね、ほんとに今ちょっとおっしゃっていただいて、あ、まずそれはできてなかったですね。まず自分を褒めることは、ううん、やってなかったですね。どちらかというと、もうずっと自分を責める方でしたね。
うん。 いや、難しいですよね、うん。 そうですよね。うーん、それは自然な反応だと思うので、最初はいいと思うんですけど、なんかナチュラルな反応なので、それが。ただずっとってなるとどんどんどんどんそのね、うーん。
うん。 うん。 そうですね。 そう、累積してくるとかなり厳しいんですよね。うん。でうんうん。
しんどいですよね。うーん、立ち直るのがもう、大変になってきちゃうと思うので。
いや、ほんと今そういう状況なんですよね。で
うーん。 そうですよね。
あの、さっきおっしゃったもう1つの点が、あの、まずそのネガティブな気持ちをま受け止める、自分自身で、で、ここは私完全に、なんかそのネガティブになっちゃいけないと、勝手に自分で思い込んでたので、ま、その感情には完全に蓋をしてたと思うんですね。
うんうん。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 うーん。 はい。 うーん、あ、しがちですよね、やっぱり。ポジティブでいることがなんかいいって言われてる世の中なので、ネガティブなことって悪って言われてますけど、自然なね、リアクションなので。うん。うーん。
うん、ううん。 そう。 そう。 そうなんです。 そう。 本当、そうですよね。だから、たぶん、だからその、ま、なぜ、その精神的な自己ケアができてなかったかって言われると、さっきその、ほんとおっしゃったように、自然なこと、ネガティブなこ気持ちが出てくるのも、ポジティブな気持ちになれるのも、ま、自然なことだと思えば
うんうん。 うん。 そうですね。